Hindi lang 'yon, eh, ang naranasan ko magsusunog sila, tapos dadapo sa inyo. Eh, asthmatic pa man din 'yong mga anak ko.
Mm. Totoo at ang pinakamasama diyan 'pag 'yong pumasok 'yong usok sa loob ng bahay, kahit isara mo 'yong mga bintana at pinto, ang baho ng bahay. Oo.
Ay <chuckles> Dumikit na. Dumikit na kung sanang mayro'n silang malawak na kalupaan. Naka-isolate 'yong bahay nila, maaari nilang gawin 'yon. Kaso may mga ano talaga tayo, 'no, mga kapitbahay na insensitive.
Mm. Mm. Totoo. <chuckles> Kaya nga at dahil nabanggit natin 'to ano 'yong mga ganiyang bagay, ano nga ba ang nararamdaman mo sa mga isyung pangkalikasan na hindi nabibigyang pansin?
Oo. Ah. Ah, tungkol dito, dahil ma sa tanong na 'to, medyo malalim 'to, ah. Um, paano ko ba uumpisahan? Pero sa panahon ngayon, kung narinig mo rin mayro'n nagsasabi narinig ko lang ito, na 'yong panahon ng summer sa mga nakalipas na taon, kaya siya. Kaya natin 'yong init, kaya nating tiisin, kaya natin sa labas, kahit summer. Pero ngayon, kalabas mo palang ng pintuan mo ay parang sumisingaw ang semento hanggang sa mukha mo. 'Di ba, parang hindi ka pa man nakakalayo, hindi ka pa nakakalabas ng gate niyo. Parang hindi mo na kaya ang sakit sa ulo. Eh, kami pa man din hindi ko alam anong nangyayari sa mga kupya at aming mga payong nagsisiwalaan. Kaya minsan puro lang kami, ano, walang patong man sa ulo. Ang init-init kaya, at saka 'yon. Grabe 'no. Siguro 'yon, um, 'yong kahalagahan ng puno at kahit halaman lang sa bahay
Mm. Oo. <chuckles> Hmm. Mhm. Mhm. Okey. Mm. Totoo. Mhm. Tama. Totoo 'yan. <chuckles> Oo. <laughs> Oo. Mm, mm.
hindi nila alam 'yong benefit no'n kahit ganito na 'yong sitwasyon natin. 'Yon 'yong para sa akin. Kasi me nar nadanasan ko 'yong, ano, ha, pasensya na kung medyo mahaba, nakamotor at nakasasakyan
Totoo. Kaya nga, eh. Sige lang. Oo.

Andaming lugar dito sa highway, sa iba't ibang barangay, hindi sila madaanan ng mga sasakyan o motor tricycle kasi nagbaha, puro basura. Ngayon ang ang nakita kong dahilan nito, meron kasing naging proyekto na parang underbridge
Mm. Ah. Grabe. Ah, ayan. mm. Oo.
nam parang alternative route na hindi na ka magsisiksikan, iwas na 'yong traffic. Kasi nga, may dalawang daan na ginawa underbridge na talagang ang laking tulong kung iisipin mo. Pero, ang nangyari, kung gaano kahaba 'yong underbridge na 'yon, gano'n din kahaba nagtayo ang mga illegal settlers.
Oo. Oo. Wow. Oo. Mm. Yan na nga ba sinasabi, eh. <laughs> Ah, ho.
So, alam na alam ko at nabasa ko din sa komento sa social media na ang basurang nilabas no'ng ulan na 'yon, galing din sa kanila. Kasi nandoon, eh, sa lugar nila, kaya parang, alam na alam mo din na, sila din ang may gawa. Tapos do'n ko nga nabasa na, ayan binabalik lang sa'yo ng kalikasan 'yong ginawa mo. Pero alam mo, ano 'yong defense mechanism ng mga tao? Gobyerno, kasalanan ng gobyerno, 'di ba, nakakalungkot 'yong gano'ng pag-iisip.
Oo. Mhm. Ay naku. Oo. Grabe. Totoo naman. Kaso Oo. Ngaw. Kaya nga. Kaya